あの自然の中で、今までで一番感動した体験っていうのを聞きたいんですけど、何かありますか？
はい。ええ、私は、ええ、2年前にオーストラリアに滞在していたんですけども。
おお、はい。
その時に見たグレートバリアリーフと、ええ、夕焼け空ですね。この2つに、ええ、主にめちゃめちゃ感動しましたね。
ほ。 おお、なんかもう、その名前を聞いただけで、絶対感動しそうだなって今思ったんですけど、なんかその、ゆ夕焼けっていうのは、もう、あの、特定の、あの時のここの、あの夕焼け、とかじゃなくて、もう毎日の夕焼けですか？
はい。 はい。 毎日夕焼け空綺麗ですけども、え、特にここで見る、これがめちゃくちゃ有名で綺麗だなっていうのは1つありまして。
はい。 おお、なるほど、それはどんな夕焼けだったんですか？
はい。え、ポートダグラスっていう場所にあるんですけども。
はい。
オーストラリアのケアンズご存知ですか？
あ、はい、聞いたことはあります。ちょっと行ったことないんで、場所とかは詳しくな分かんないですけど。
はい、まずケアンズの場所が、オーストラリアの、ええ、東側の上の部分ですね。一番赤道に近い部分ですね。
はい。 うーん、はい、なるほど。
はい。そこからさらに北に向かって、車で1時間進んだところに
はい。
え、ポートダグラスという田舎町があるんですよね。
おお、なるほど、はい。
はい。え、その田舎町で見る、ええ、夕日。ええ、夕焼け空っていうのがすごく有名でして。
へえ、ななんかそれは有名な理由とかがあるんですか？
そうですね。ええ、地形的に少し、こう外側にボコッとこう膨らんだ公園がありまして
はい。
それは大体もう、どの方向から見ても こう海と一緒に見える綺麗な夕焼け空っていう感じの場所ではあるんですけども。
ああ、最高ですね。海と一緒にじゃあ、ゆう綺麗な夕焼けが見れるところなんですね。
そうですね。ただ、東側なので
ほう。
え、西に沈んでいく夕日自体は見えないんですけども。
お。 なるほど。空の色は、夕焼け空に。あ、なるほどなるほど。あ、綺麗ですね、それは。<sniffs>
ただその夕焼け空ですね。あ、そうですそうです。はい。 はい。 めちゃめちゃ綺麗でしたね。
お、なるほど。それってなんかよく行く場所とかだったんですか？それとも1回だけそこに行ってみて、もう忘れられないみたいな感じなんですか？
いや、もう忘れられないですね。人生で見た夕焼け空の中で一番綺麗だったんですよ。
へえ。
はい、ほんとにはい。
ん、それってじゃあもうその1回訪れただけなんですか？
いえ、1年滞在していたんですけども、え、一度訪れて感動したので、ええ、合計で4回ぐらい行ってますね。
はい。 お、なるほど。じゃあ、結構その素晴らしい夕焼けを何回か見る機会はあったんですね。
そうですね、はい。
へえ、素晴らしいですね。それってなんか、冬の方が綺麗とか、なんか夏の方が綺麗とか、なんかそういう違いとかってあるんですか？
はい。 そうですね、細かく説明しますと、まず、日本とオーストラリアって、季節が逆なので。
はい。 おお、そうですね、確かに。
はい、5月から9月が、ええ、冬なんですよね。
はい。
で、ただ、夏になると、向こうは、ええ、結構雨が多い地域なので、晴れない日が多いんですよね。
はへえ、あ、そうなんですね。
はい。で、冬の季節、なんですけど、ま、その冬の季節が雨が少なく
はい。
ええ、かつちょっと涼しめなので、まあ、赤道近くなので、思いっきり寒いってことはないんですけども。
はい。 うんうん、はい。
ちょうどいい涼しさで、かつ晴れの日が多いので、そうですね、その冬の時期に見に行くことをお勧めしたいですね。
ほお、なるほど。冬の方がちょっと綺麗なんですね。
そうですね。
へえ、なんかその場所って、こう駐車場があって車から見れるとか、なんかこう、ビーチまで歩いてってなるべく海の近くで見た方が綺麗とか、なんか、み見るこう特定のスポットのお勧めみたいなのってあるんですか？
それがですね、ええ、ここで見たら一番綺麗っていうような、その有名な公園が1つありまして。
はい。
それが先程申し上げた、その地形的に海の方にボコってこう出てる
はい。
え、公園なんですけども。
はいはい。
ま、その田舎町で見る夕焼け空っていうのも、逆にそこじゃないと、まあ、見れないっていうぐらい、結構そこで見る方が多くて。
へえ。あ、じゃあ結構もしかして、いつも混んでるんですか？
そうですね、観光のピークシーズンとかになると、結構人は多いと思いますね。
ほう。なんか観光地としても結構有名で、なんか観光ブックに載ってたりとかもする、有名なポイントですか？
いえ、観光ブックとかではあまり載ってないと思いますね。なのではい、私たち日本人にとっては結構、穴場スポットだと思いますね。知る人ぞ知る夕焼け空スポットですね。
おお、はい。 ええ、お、それはなんかいいスポットですね。ってことは、それってどうやって見つけたんですか？なんか地元の人から聞いてとかですか？
そうですね。 そうですね、はい。え、現地で出会った日本人の方がいて、ま、今でも友達なんですけども。
ええ、はい。
え、先にオーストラリアに住み始めたその方から、え、ま、その情報を聞きまして。
ほう。
え、車で乗って、え、一緒にそこまで夕焼け空を見に行きましたね。
おお、なるほど。じゃ、先に行かれてた日本人の方が、教えてくれた穴場スポットっていうところだったんですね。
そうですね、夕焼けは綺麗ですし
うーん。
あとは穴場スポットだからこそ、なんかちょっと得した気分になれるといったような場所でもありますね。
うーん、確かにそうですね。穴場スポットってなんかこう、穴場スポットっていうだけで、自分しか知らないみたいな気持ちになって、ちょっと、なんか嬉しいですよね。特別感があって嬉しいですよね。
はい。 そうですよね、結構ケアンズから近いので、そのケアンズは割と有名な街なので、その日本人ケアンズに来る日本人がだんだん増えてるということもあって、それにつれてポートダグラスの存在も実は、ま、知名度は、え、増してはきてるんですけども。
ほお、はい。 はい。 うーん。 ほお、なるほど。
ただ、ケアンズの町っていうのが、もう大体、そ、小さな田舎町でして。
はい。 はい。
え、もう車なしで過ごせちゃう町なんですよね。
へえ、結構小さい町なんですか？歩いてどこでも行けるみたいな感じですか？
あ、基本的にそうですね。
へえ、可愛いですね、なんかそれ。
そうですね。なので、え、車を借りない観光客のの方々がほとんどなんですよね。
お、なるほど。
はい、ただそのポートダグラスは車じゃなきゃいけない場所なので、結構場所場所を知ってても、え、訪れないで終わる観光客の方がほとんどなんですよ。
うん。うん。 はあ、なるほど。バスとかでもバスとかもないんですか？もしかして。
バスはあったとは思うんですけども、もうほんとに1日に、2、3本出るか出ないかぐらいだと思うんですよね。
お、お、少ない。すごい田舎町なんですね、ほんとに。
そうなんですよ。なので、え、オーストラリアでの免許を持ってて、かつ車を運転できる
なるほど。
ていうはい、特権がないと、なかなか訪れられないので、そういった意味でも穴場っていう風に呼んでますね。
お、結構条件が絞られるんですね。行ける人は確かにそれだと少なさそうですね。なるほど。
そうですよね。ただ、オーストラリアって、そう、日本と同じで、え、左側通行で右側ハンドルなので。
はい。 おお、同じなんですね。うん、うん。
オーストラリアの免許証にはい、乗り換えっていうのがすぐ簡単にできちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。それは便利ですね。
はい。 はい、ただそれを知らずに、「え、国際免許証めんどくさい」みたいな感じで言ってる方がもうだいたい、訪れずに終わってしまうので、ちょっともったいないなっていう気はしてますね。
ふーん、なるほど、確かに、ちょっともったいない気はしますね。
はい。
え、で、その夕焼け以外のえっと、何でしたっけ、もう1つの感動した場所、そちらの、なんかこう見た時の詳しい情報とかはもらえたりしますか？
はい、ええ、グレートバリアリーフなんですけども。
はい。
も、世界で1、2を争うぐらい綺麗なサンゴ礁でして。
へえ、すごいですね、それは。
はい、私はそのサンゴ礁を上から見ましたね。小型遊覧飛飛行機に乗って
おお。
上空から見下ろすツアーに参加してきました。
へえ、サンゴ礁を空から、ん、見るってなんかすごいですね。新しい形ですけど、どうでしたか？見え方って。
いや、もうめちゃめちゃ綺麗ですし、めちゃめちゃ最高ですよ。
へえ、やっぱりこう海がクリアで、よくサンゴ礁も綺麗に空からでも見えるんですか？
えっとですね、ええ、サンゴ礁って基本、海の中で潜って見て、結構なんかカラフルだったりっていう形が多いと思うんですけども。
そうですよね、はい。
ただそのグレートバリアリーフっていうのが、お水が綺麗っていうこともあって、すごい透明度の高い水色に見えるんですよね、上から見たら。
はい。 へえ、それは水が水色なんですか？サンゴ礁が全部水色に見えるんですか？
いえ、サンゴ礁自体は ま、上から見たら、何ですかね、ま、自然な色と言いますか。
ほうほう、いろんなこう、カラフルな自然な色なんですね。
す、カラフルな色は海に潜ってじゃないとよくは見えないですけども、ま、ちょっと海から草が生えてるみたいな感じに見えることが多いですね、上からだと。
お。 うん、うん。とえ、なるほど。じゃあ、こう水全体が綺麗な水色でみたいな感じなんですか？
はい。 そうですね。ただそれもすごく大きいですし、オーストラリアのはい、東側に縦に広がってるグレートバリアリーフだけでも、日本列島の大きさを超えるみたいなので。
そうですよね。うん。 ええ？そんなに大きいんですか？それは大規模ですね。
そうなんですよ。 なので、その一部を見れただけでもすごく大きいって感じましたし。なんなら、相当上から見てもめちゃくちゃ綺麗なので。
へえ。 へえ。
その景色を見た瞬間はもう、生きててよかったってすごく感動しましたね。
あ、確かに、いや、それをそれこそほんとに誰もが見れるような、特に空から見るなんて誰もが見れる、体験できることじゃないですもんね。それはじゃあ、空から見たっていうことは、それはあの、何回も訪れたとかじゃなくて、1回きりの体験だったんですか？
いえ、実はそれも気に入ったので、ま、にがいですね、そんなに多くはないですけども、え、もう1回乗りましたね。
お。 へえ。その、え、乗るのって、なんかこう、観光でやってて、お金払って誰でも乗れるみたいな感じなんですか？
あ、そうですね、ええ、飛行機での、え、ツアーを提供している、まあ、観光会社ですね。
はあ、なるほど。
そこが、販売している遊覧ツアーになりますね。
へえ、結構じゃあ、そういうのって観光でやってると高かったりしないんですか？
いえ、実は、ええ、1人、15000円程度で、乗れるものなので
おお。あ、意外とそんなにもう、ん、何十万とかする感じでもないんですね。
物によっては、結構すると思います。例えばヘリコプターの
はい。
え、専用のツアーとかですと、もう1人で 結構な額、ま、それでも、5万とかだと思うんですけども。
ああ。あ、でも結構しますね、それだと。
そうですよね。小型飛行機といっても、7、8人乗りだったりはするので。
うーん。 ああ、じゃ、ちょっと小さいグループみたいな感じなんですか？
ま、他の人とはい。 あ、そうですそうです。全然知らない人と一緒でもいいんだったら、まあ、それで45分間ぐらいのフライトで、1人15,000円ぐらいで、はい、楽しめますね。
おお。 あ、いいですね。それはどこで知ったんですか？それもやっぱり現地のお友達とかから聞いたんですか？
あ、同じ人ですね。夕焼け空を教えてくれたその友人から聞きましたね。
お。 なるほど、その人すごいですね。なんか友達になって良かった存在みたいな感じですね。色んなとこ知ってたんですね。
いや、そうですね、もう何でも知ってるので、その方に聞いたら、もう何でも教えてくれるっていうなんかすごい安心感のあるすええ、存在でしたね。
へえ、いいですね。そういう人、1人なんか友達の中にいると、なんか、やっぱり特に海外に住んでると、色んなところ行けたり知れたりして、なんか便利。情報屋さんというか、便利ですよね、1人いると。
そうですよね。もうその方のおかげで、オーストラリアの魅力的な自然っていうのを知れたので。
おお、オーストラリアってそうですよね、ほんと、自然がいっぱいあって、見る所たくさんありそうですよね。<sniffs>
すごく良かったですね。 はい、もう、私もオーストラリアの自然で何回感動したか覚えてないぐらい
おおい、やっぱり
もう、陸も海も凄いので。はい。
そうですよね。日本とは、こう、やっぱり景色とか規模っていうのは全然違いますか？比べると。
ああ、もう全く違いますね。夕焼け空も、結構グラデーションの色になったりするので、例えば、ええ 青、紫、黄色、オレンジがいっぺんに出てくるとか。
へえ、なんか、暖かい色と冷たい色と、両方入ってるってすごい珍しいですね。
そうなんですよ。「なんじゃこりゃ」と思いながら写真撮って。
へえ、写真とかって、こう、目で見たように綺麗に撮れましたか？
いえ。ええ、ま、私の撮影の仕方が下手なのかもしれないですけど、もう、上手く撮れなかったので、もう、目に焼きつけて帰ってきましたね。
<laughs> そうですよね。結構難しいですよね、写真に収めるのも。<sniffs>
そうですね。ま、写真に時間を、これからはあまり使うことなく、目にやつ焼き付けようというふうに思いましたね。
あ、素晴らしいです。大正解だと思います。いや、オーストラリアのはい、大自然。なんか、話聞いてるだけで私も、ちょっとオーストラリアの景色見えた気になっちゃいました、今日。すごく楽しいお話でした。
あ、ほんとですか、良かったです。 あ、良かったです。